Ну, разве им потом не прилетает по шапке за то, что они не этот, не не платят за за такое?
Конечно, должно. И за ними бегают, их пытаются найти, но, о, как говорится, и ищи-свищи, да.
Не пойман и не вор? Мгм. Пойман и не вор. Ну, прикольно, прикольно. Мне нравится, когда можно, а, такие прикольные дела, как говорится, мутить. Это, конечно, это саркастирую сейчас. Да, очень прикольно, конечно же, да, очень.
<laughs> Очень прикольно. <chuckles> Да-да-да.
<exhales> Ну, не знаю. Нет, я, конечно же, всё-таки думаю, я больше осуждаю, потому что это очень очень нездоровое такое поведение, я б сказал бы.
Да вот. Это уже да, я тоже так с вами абсолютно соглашусь, что именно не здоровое. Э, я понимаю, многие считают, что там нас обманывают с этим со всем, но, э, в конце концов не стоит опускаться до такого же, наверное, уровня, мне кажется.
Можно и так сказать, либо до такого же уровня, или как раз таки к ну, считай, что ты буквально крадешь деньги других людей.
Да, так и есть. Ну да, зачастую это чьи-то другие деньги. Вот. Ну, спасибо вам большое. Тяжелая тема, как говорится. Мгм.
Ну да. Ну всё, да. Мне тоже было очень интересно. Это тяжелая, тяжелая, нелегкая на самом деле. Да, нелегкая. Но зато интересная.
До свидания. Да, да.
До свидания.